Hmm, ah, yung sa work from home ko kasi ano talaga yun eh, ah, pure work from home 'no kasi yung client ko is taga ibang bansa, so, wala kaming office talaga, oo. So, ah, walang mga celebration kunyari may holiday ah, usually walang pasok ayan, ganyan. So same lang, pero dati sa office ayan, ah, pumupunta kami sa ano, sa mga may mga party-party ganyan. So nagdadala na rin talaga ako ng gamit in case, ah, yung, ah, map mapapatak nga sa week na yun yung mga event ganyan, yung mga christmas party, oo, yung mga parang anniversary ng ah, kompanya ganun, mm.
Mm. Mm, okey. Mm. Mm. Mm, mm. Mm. Hmm, okey. Mm. Hmm, okey ano naman yung mai-aadvice mo halimbawa yung nagsisimula pa lang ng ano trabaho niya sa work from home, siyempre yung iba nahihirapan pa mag-adjust. Ano sa tingin mo yung pinaka-best na gawin nila para makapag-adjust na kaagad sila?
Mm, para sa akin no ano, ah, iwasan muna talaga yung ano, cellphone. Kasi ano eh, kapag ah, nasanay na puro cellphone 'no, eh, makakaubos agad nung oras na hindi natin namamalayan, oo, ah, tapos kung ano yung gusto mo or ah, parang masaya ka na gawin sa umaga, 'no kung pagkakape ba yan ganyan or, yung ah, pag, ah, ah, ano muna paghilamos or ah, pag kakain, ah, depende sa magiging hilig mo 'no, saka pagkatapos nun ah, saka ka mag ah, ayan pumasok ng work ganyan para at least, before ka pumasok ng work eh, parang refreshing na. Pero ah, yung iba naman 'no eh, parang nakaka-ano, nakakabuhay 'no or nakakapa-energize yung ah, paliligo 'no? So ayun, gawin mo lang.
Hmm, okey. Oras, tama. Mm. Mm. Okey. Mm. Mm. Mm. Mm. Oo malamig malamig lalo. Mm.
Mm, gawin mo lang kung ano yung ah, makapagpa-energize sayo 'no na makapag-okey sayo sa pagtatrabaho tapos, ah, ulit-ulitin mo lang rin araw-araw, na parang routine kapag ah, pumapasok ka and then, ayun, mm.
Mm.

Ah, sa'min 'no ay usually ano, eh, ah, maririnig mo na agad yung ano, radyo. Ah, lagi kasing nauuna yung magising yung nanay ko 'no. O kapag, ah, eto 'yan pagkabangon ko ayan, ah, bababa muna ako para, ah, mag-check 'no kung, ah, nakaluto na ng breakfast or hindi pa. Eh, tapos yung una kong, ah, naririnig talaga yung ano yung radyo niya 'no, ah, tapos mm.
Aha. Mm. Mm. Mm. Hmm, oh anong pina ano pinapakinggan niya?
Ah, puro ano, eh, puro balita 'no, mga DZMM ganyan, iba yung DZ Double B. Oh tapos kapag naman ano wala pa kaming, ah, breakfast, ah, usually ako na nagluluto 'no. Ah, kasi kadalasan, ah, pagkagising nung nanay ko ano 'yan, eh, ah, nagsisimula na siyang mag-garden 'no, kapag ayan hindi maulan. Oo, so ah, or 'pag hindi naman garden, ah, naglalaba naman 'no ng mga damit. Ah, usually, ah, ganon 'no. Ah, talaga pagkagising muna, ah, maghahanda muna ng, ah, umagahan tapos, ah, sabay-sabay kami kakain, ayan, sabay kami kakain dalawa, mm.
Ay, tama, mm mm, tama. Oo. Hmm. Wow. Mm. Mm. Ah, okey. Mm. Ay, okey, oo nga, ang cute naman ng ano kumbaga ay setup niyo, so yung routine ninyo. Paano naman 'pag ano, halimbawa talagang nagra-rush, ah, halimbawa ikaw sa work, kailangan mong magmadali. May pagkakataon ba na yung routine na 'yan sa umaga, eh, hindi nasusunod?
Mm, actually ano 'no ah, naka-work from home lang kasi ako, eh. So hindi hindi ganon ka-rush 'no tulad nang dati. Eh dati kasi ano, eh, ako yung ano maaga gigising kasi maliligo pa ganyan, ah mag-aayos pa tapos magbibiyahe na papuntang work. So ako yung ano mga 4 AM palang gising na. Pero sa ngayon 'no since, ah, nagwo-work nga ako sa bahay, ah, hindi na siya ganon ka-rush o kaya ano, ah, kasi kahit na mag, ah, log in na ako sa work 'no, ah, usually ayan dinadala ko lang yung phone o kaya yung mga gadyet sa baba para in case na ayan habang, ah, magbe-breakfast or nagluluto ng breakfast kung may dumating na work, ah, ayun gagawin ko lang doon 'no oo kasi usually wala namang meeting ng, ah, maaga mga oo, oo.
Ah, okey. Mm, mm. Mm. Tama. Hmm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm, talagang maaga, oo, totoo. Eto naman, siyempre nabanggit mo na work from home ka ngayon, eh, ano i-describe mo yung umaga noong hindi ka pa nagwo-work from home, sa pagkakaiba ng umaga mo ngayon nasa bahay ka nagtatrabaho?